Non, alors, j moi, j'ai jamais eu le mal du pays, d'abord, je suis belge, je suis née en Belgique et mmh, j'ai vécu en Belgique, heu, jusqu'à probablement vingt-c non, vin oui, 23 ans à peu près, oui, heu, oh peut-être un peu plus, mais heu, non, moi, si tu veux, c'est pour ça que j'adore, heu, les les moyens technologiques de nos jours, c'est que tu peux avoir des amis aux quatre coins du monde, en fait, si tu te sens vraiment seul, c'est vraiment que tu essayes pas, quoi, <chuckles> ou alors c'est que personne ne veut te parler mais en général, si tu as des bons amis, heu, ils seront toujours là pour toi, moui, mais hem, non, en fait, je vai je vis en Fran enfin, je suis domiciliée en France depuis 1998. Je ne sais même pas où j'appartiens finalement, mon pays de cœur, c'est certainement l'Afrique du Sud, bon, malheureusement, pour l'instant, je ne peux plus y vivre, heu, je peux y retourner en visa touriste, maximum 3 mois mais heu, oui, c'est là où, vraiment, c'est mon pays de cœur, maintenant <blows air> encore comme je l'ai dit, tu peux te trouver n'importe où dans le monde sans vraiment te sentir isolée, quoi, sauf si tu n'as pas d'électricité. <laughs> Ça, je je oui, parce que là, vraiment, ça m'a frappé cette semaine, eh oui, c'est drôle qu'on parle de ça parce que là, je me suis vraiment sentie, mmh, peut-être que je ne suis pas aussi solitaire que je ne le prétends! <chuckles>
D'accord. OK. Mmh mh. Oui, ça va. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh mh. <chuckles> Oui, comme tu as eu le cas. Mmh mh. Oui, oui, oui, bah, des fois, c'est c'est pas mal pour se recentrer, heu, durant ces moments-là, mais si tu avais dû, heu, arriver en Afrique du Sud, heu, forcément, tu as pas tes amis ou ta famille qui t'accompagne, tu es toute seule, heu, tu tu as tu as pas d'électricité, tu as pas internet, heu, comment tu tu fais, heu, alors peut-être que c'est pas du tout le cas, toi, tu étais plutôt bien accompagnée mais dans le cas où, heu, pour les raisons que j'ai évoquées, comment tu ferais pour, heu, ne arrêter, heu, un certain isolement?
Mmh mh.

D'accord, oui. Effectivement, c'est c'est mieux réfléchi de s'organiser avant, mais si là, tu avais une amie qui voudrait, heu, justement, heu, peut-être partir dans un pays, et heu, elle a peur de se retrouver isolée, heu, un peu dans dans les mêmes conditions que qu'on a évoquées, heu, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle, se prenne un peu en main, et qu'elle trouve, heu, des personnes avec qui discuter?
Oui. Bah, non, je lui dirais: «N'y va pas, reste chez toi!» <laughs> mais oui, parce que, bah, tu sais, heu, si tu pars déjà avec des a priori pareils, bah, ça veut dire que peut-être, tu ne devrais pas partir et tu ne devrais pas déménager. Heu, je pense qu'il faut f c'est s oui comme je dis, si si tu as déjà des a priori au b au départ, je pense que ça va probablement mal se passer, donc je lui conseillerais de rester chez elle, et de continuer sa vie de tous les jours <chuckles>
Tout simplement, d'accord. Mmh mh. OK. D'accord, et puis, peut-être plus tard, quand elle aura des bonnes pensées positives. Là, dans ce cas, elle pourra se lancer. Écoute, je te remercie, c'était très intéressant, merci à toi.
Voilà <laughs> Merci.